जी, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि कौन-सी फ़िल्म ने आपको जो भावनात्मक तौर पर सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? कौन-सी फ़िल्म है ऐसी?
हाँ, देखिए, ये जो फ़िल्में हैं ना मुझे तो ऐसी लगती है कि एक ये ना मनोरंजन का स्रोत ही है मेरे लिए तो। देखिए कई लोग जो होते हैं ना वो सीखने के लिए कुछ देखते रहते हैं या कुछ करते रहते हैं। तो पहले मैं भी ऐसे ही करता था कि थोड़ा-ना मनोरंजन के लिए ही देखना शुरू किया मैंने। ऐसा नहीं कि कुछ सीखना था पर बात में जब मुझे ना अहमियत पता चली इसकी कि इसमें तो कुछ देखिए कहानी में कुछ न कुछ तो होता ही है जो हमें सिखाने के लिए होता है। ये मैंने बहुत लेट सीखा है कि इसमें कुछ सीख भी होती है फ़िल्म वरना मैं तो देखा जा रहा था। ऐसी ना बहुत सारी फ़िल्में हैं तो मैं एक फ़िल्म आपको बताता हूँ एक गोलमाल है अगर आपने देखी हो गोलमाल। तो उसमें जो जो उसमें ना किरदार है जो वसूली भाई वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है।
हुँ, ये तो है बिल्कुल। अच्छा। हाँ, है सीख बिल्कुल सीख सकते हैं ये तो। हुँ, हुँ। अच्छा। <chuckles> क्या बात है, बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। <chuckles> अरे मैं मुझे तो मूवी का नाम सुनते ही हँसी आ गई। <chuckles> तो मतलब जानना चाहूँगा इस मूवी ने आपका नज़रिया कैसे बदला और नई सोच कैसे थी?
<chuckles> देखिए, पहले ना म मुझे भी वैसे ही लगता था कि शरीफ़ियत से ना कुछ नहीं होता है। तो उसमें जब मैंने वसूली भाई का जो कैरेक्टर है ना, वो बिल्कुल कि जैसे उनको बताते हैं 9 9 9 8 8 8 बस हो गए 10 नंबर। तो देखिए उनको कितना दिमाग है उनके पास कि देखो उनको पूरा प्रॉपर नौलेज है कि 10 वर्ड का ही नंबर होता है। कई लोग तो देखिए नाइन नाइन नाइन एट एट एट एट करते-करते वो 15 वर्ड्स तक भी जा सकते थे। तो देखिए वो 10 पॉइंट तक ही गए। <chuckles> काफ़ी एक अच्छी चीज़ लगी हुई है कि दिमाग का यूज़ करना चाहिए हमें बिल्कुल।
हुँ, हुँ। जी, जी। <chuckles> बिल्कुल। हाँ, नहीं पता होता बिल्कुल हाँ। काफ़ी हाँ। हुँ, फ़ि बारीकी से समझा आपने इस चीज़ को। बहुत बढ़िया। तो एक और आपसे बात पूछना चाहूँगा कि और कौन-सी फ़िल्म है ऐसी जो आपको लगता है कि यार जिसने आपको अलग-अलग तौर पे आपको बदला है या फ़िर आपकी भावनाओं को भी बदला है ऐसी कौन-सी मूवी है?
हाँ, बहुत सारी ऐसी फ़िल्म है। एक छिछोरे फ़िल्म आपने देखी होगी और अ, छिछोरे फ़िल्म में जो वो अ, जो वो मोटे से होते थे उसमें घुंघराले बाल वाले उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ था उनका तो काफ़ी अच्छे वो थे किरदार उनका किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे वो ज्ञान देते हैं ना कि वो कई बच्चे होते हैं क्योंकि मैं हॉस्टल जाने से पहले वो फ़िल्म देख कर गया था कि ये हॉस्टल की क्योंकि हॉस्टल पे ही बनी है वो पूरी फ़िल्म की कैसे वो सब थे। उसमें वो कहता है ना कि, तू अच्छे होटल में अपने दोस्त को सलाह देता है कि वहाँ अच्छे बेड पर सो जाएगा अच्छे वहाँ पर चीज़ पे खा लेगा पी लेगा। पर जो यहाँ पर दोस्तियाँ बनेगी वो ऐसे नहीं बनेगी तो वही सब था और वही चीज़ें हमने भी अपने कॉलेज में जो है कीं। फ़िर तो काफ़ी अच्छा <chuckles> वहाँ से जो है सीख मिली मुझे इन सब चीज़ों की।
अच्छा, हाँ। बिल्कुल, वो भी बहुत बढ़िया है बिल्कुल। हुँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो तो है। बिल्कुल। उम्म। बिल्कुल, वो ये व्यक्तिगत तौर पर हम जुड़ पाते हैं बिल्कुल। तो मतलब आपको लगता है कि जो फ़िल्में हैं उनका सिर्फ़ मनोरंजन नहीं है उनका पात्र बल्कि वो ये भी चाहते हैं कि आप कुछ सीखें। क्या आपको लगता है ऐसा?